Und ja, ich bin auch immer wieder überrascht, ja, wie wie wie ausdauernd unser Hund ist, ja, und
Stimmt, stimmt. Mhm.
ja, wie wie wachsam er ist, wie reaktionsschnell. Ja, also, da bin ich über sein Gehör und und seine Nase wenn ich zum Beispiel joggen joggen bin, dann habe ich ihn eigentlich immer dabei, ja, und dann, wenn er zum Beispiel 'n Reh oder so 'ne Fährte da aufgenommen hat, ja, dann geht er da ins Gebüsch und dann sehe ich dann: „Oh ja, da da ist ja das Reh da 100 Meter weiter”, oder so was, ja. Das ist schon echt den Spürsinn, ja, die Sinnesorgane, wie wie ausgeprägt die sind, ja, das ist schon faszinierend. Ja, ja.
Mhm. Ja. Mhm. Wahnsinn. Ja, und ist es dein erster Hund oder hattest du davor schon mal einen?
Davor hatten wir auch, äh, schon 'ne Hündin aus'm Tierheim, dieselbe Rasse, ja. Ja, genau.
Mhm.
Ja, aber jetzt ist es halt 'n Rüde, ja, und und er ist 'n bisschen verschmuster sogar noch, ja. Den haben wir jetzt halt seit seit er 'n Welpe ist, ja.
Ja, ja. Aber es stimmt, was. Mhm. Mhm, mhm.
Genau, das hat auch noch mal 'nen Einfluss, ja.
Klar, klar. Aber was du sagst, stimmt, dass quasi beispielsweise du willst an dem Tag vielleicht nicht raus, das Wetter ist, ähm, schlecht. Ich hatte auch mal, ähm, 'n Hund von Freundin zum ich sage mal, zum Babysitten. Auch so, dass, äh, ich eigentlich an dem Tag vielleicht gar nicht rausgegangen wäre, aber ich fand's gut, dass ich dann rausgehen musste, weil ich war einfach an der frischen Luft, ich bin rausgekommen, sonst sitze ich halt sehr oft im Büro, auch im Homeoffice und komme halt nicht vom Platz weg. Fand ich posi war ich viel am Bildschirm oder viel dass du sagst: „Okay”
Mhm. Mhm. Ich arbeite auch viel, grad während Corona jetzt, da war ich ja auch dann habe von zu Hause aus studiert und dann war das auch toll, immer in den Pausen dann dann mit'm Hund schnell rauszugehen, und er ist dann auch meistens unterm Schreibtisch und so. Oder das ist dann auch ganz ich finde das irgendwie beruhigend, so 'n Tier dann im Büro oder am Schreibtisch dann zu haben unterm Schreibtisch. Das ist, äh, echt echt angenehm, ja. Genau, und wenn wenn er dann halt raus muss, dann dann dann meldet er sich natürlich, ne? Dann stupst er oder geht auch mal mit den mit den Füßen auf den Schreibtisch hoch, ne, wenn wenn man da nicht reagiert.
Ja. Ja. Mhm.
Also, er macht sich dann schon stark bemerkbar, wenn wenn man die ganzen Signale dann ignoriert, ja.
Ja.